Da haben wir ja auch durchaus anspruchsvolle Sachen gespielt. Ähm So Wirklich, ähm, ja so Komponisten wie heißen sie denn? Nenn mal welche, mir fällt gerade nichts ein.
<chuckles> Mir fällt jetzt gerade auch nicht so viel ein.
Ja, so Tschaikowski und solche Geschichten, ne? Ja, genau. Also, äh, es war schon <giggles> durchaus schwere Stücke. <giggles> Und
Tschaikowski. Okay, verstehe. Mhm. Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Ja.
Ja, und, äh, das war erst mal diese Orchestergeschichte. Ja, es gab natürlich auch so einfache ge Sachen, da haben wir so Weihnachtslieder halt nachgespielt. Aber im Grunde genommen hat mich diese Musik also spiel hat mich das, hm, zu weiterem inspiriert, muss ich sagen. Also, dieses Instrument, was ich dann gelernt hatte und so weiter, äh, das war dann also, Musik gab mir schon 'n bisschen was. Also, auch für so die Persönlichkeitsentwicklung und so. Es hat mir schon 'n bisschen geholfen, auch mich selbst so 'n bisschen weiterzuentwickeln
Mhm. Okay, mhm. Mhm. Mhm.
hm, mich selbst zu finden irgendwo, so 'n gewissen Stil.
Okay. Mhm. Also, es hat dir quasi so so 'n richtigen Halt gegeben dann teilweise auch auch in vielleicht in schwierigen Situationen oder stressigen Situationen?
Mhm.

Ähm, Dinge vo von Metal muss ja nicht immer drin mit mit dabei sein, äh, es gibt ja auch so reine, äh, Vollblut-Hip-Hopper, a also, Schlagzeuger.
Mhm. Ja, definitiv, ja.
Das ist ja nicht immer so, aber, äh, da habe ich halt auch mal gemau gemerkt, das das ich viele Facetten da mit mit rein bauen kann und, äh, ja, dadurch auch viel kreativer geworden bin. Also, wie gesagt, dass diese Erinnerung also die diese Rolle, was mir damals die Musik gespielt hat, äh, da bleiben echt viele Erinnerungen und das hat mich auch, äh, bis heute so 'n bisschen geformt und auch nicht mehr losgelassen. Also, ich bin da durchaus offen noch.
Mhm. Mhm. Mhm, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ja, du Ja, ja. Ja, welche Musik würdest du denn gerne an die nächste Generation weitergeben, um da einfach auch weitere Erinnerungen zu teilen?
Mhm. Mhm. Mhm. Ba Also, grundsätzlich kann ich da jetzt nichts Direktes, äh, empfehlen oder weitergeben. Mm, was halt ganz gut ist, äh, wenn sich da jemand, äh, mit einem Musikinstrument erst mal beschäftigt, ist das immer so 'ne gute Ausgangsvoraussetzung. Wenn's wenn man natürlich mehr, äh wenn Musik 'ne große Rolle im Leben spielen soll und aber dafür muss, s sollte ja auch ja 'n Tal Talent dazu sein, die, äh, gesunde Neugier und Interesse da sein, um das auch weiter fortsetzen zu können. Mhm, weil alles andere bringt ja nichts. Äh, s dann fange ich da 'n Instrument an und ja, genau. Und dann geht es ja schon wieder in diese Druckrichtung w äh, wo ich dann, äh, irgendwas irgendwelche Erwartungen füll äh, erfüllen kann und, also, keinen Spaß dabei habe, das
Mhm. Mhm. Mhm. Okay, ja. Mhm. Ja. Mhm. Ja, das das klingt ja einleuchtend, ja, mhm. Ne, wenn man das dann so aufzwingt und so, mhm. Äh, ja, ganz genau, mhm.